Capisco, assolutamente. Ma, mhmm, una cosa che mi ha colpito è che tu subito mi hai citato, ehm, il tuo ex marito che è da solo. Prima ancora di dire: "Sono io da sola." Hai citato lui che è da solo. Quindi ti posso chiedere se, mhmm, in qualche modo tu, mhmm, mhmm, senti un po' di vivere il suo dolore, ancor prima che vivere che vivere il tuo proprio. Cioè è come se se lo vivessi quasi come se fosse una tua responsabilità, o mi sbaglio?
Eh, sì. Sì beh, c'è anche questo, perché ovviam la scelta è stata mia, e quindi c'è anche un po' un senso di colpa no, la scelta della della separazione. Quindi c'è l'anno in cui io sono con le figlie, so che lui è da solo quindi io mi sento in colpa, e viceversa oppure mi sento in colpa i in da sola io quando loro sono con lui. E, mhmm, è una situazione un po' mhmm, un po' così, mhmm, c'è c'è un po' di sensi di colpa, c'è un po', uhm, la solitudine, ma, mhmm, insomma non c'è rimpianto, ecco per quella persona. È più una situazione familiare che che manca e e che dispiace che manchi ecco, e lo si sente sotto Natale per forza, questo è proprio un anniversario che riapre la ferita. Assolutamente Eh sì, ci si sente un po' così soli. Poi, sai, avessi una famiglia, cugini, zii, mhmm, mhmm, fratelli, ma invece son da sola, e quindi lo sento lo sento di più. Purtroppo non ho un tessuto familiare quelle belle famiglie grandi, ehm, che che ti possono sostenere in questi momenti. Per cui il mio Natale, è sempre un po' un Natale, ehm, u un po' triste, ecco. Poi faccio me lo faccio passare, faccio finta di niente, il Natale è andato e vabbè, ma in fondo è una giornata. Però, mhmm, c'è sempre quella malinconia, quella solitudine che uno che uno sente. Quindi boh, devo trovare anche un modo per viverlo con un pochino più di di serenità che mhmm, cosa fare, non lo so come come gestirlo. Ho pensato anche di di fare delle attività di volontariato il giorno di Natale sinceramente.
Capisco.

Chiarissimo, comprendo e soprattutto capisco il perché questi siano i periodi un pochino più pesanti per te. Ma, posso chiederti: cosa succede quando de quando vedi queste famiglie che si riuniscono, ecco, cosa succede dentro di te? E e soprattutto senti un po', ehm, un contrasto netto con quella che invece è la tua situazione?
Eh, beh, sì. Quando vedo mi sento mi s vabbè, la s mhmm, sensazione principale è quello della solitudine perché mhmm, perché io sono sola. Perché, per esempio, mhmm, cosa capita, capita che arriva il Natale, io sono divorziata, e e ho 2 figlie, e le figlie, ehm, 1 anno passano il Natale con me e 1 anno lo passano con il padre. Quindi, l'anno in cui passano il Natale col padre io praticamente sono da sola poi non ho, mhmm, uv altri familiari praticamente, non non ho nessuno, i miei genitori ormai non ci sono più e quindi sono sono da sola. E quindi è proprio quello il momento che mi fa che mi fa star male. Mhmm, solitudine è proprio la sensazione principale, perché mi ritrovo a passare Natale da sola fondamentalmente.